Değil mi ya? Üf, tamam. Zaten ben şimdi şey yapacağım Bir kere bizim ilişkimizde güven var, yani, ben ona çok güveniyorum, onun da bana güvendiğini biliyorum. Onun için de Olmaz, değil mi? Yani, ve her şeyi biz konuşabiliyoruz aslında. Şimdi ben ona çıkıştım, sonra da, hani, çıktık senle şimdi muhabbet ediyoruz. Hani, şimdi büyük ihtimal senden tı seninle konuştuktan sonra gideceğim, hani, durumu anlatacağım, yani, biliyorum seninle alakası yok, sana ters çıkıştığım için özür dileyeceğim bunun için. Çünkü ben hatalıyım, biliyorum. Hı hı.
Evet. Hı hı. E, tabii ki olmazsa zaten ilişki olmaz. Hı hı. E, çok güzel. Evet. Hı hı. E, çok güzel. En azından en azından farkındalık yaşayıp tekrardan gidip, eee, bu durumu açıklayabiliyorsun. Bu da güzel. Bunu tekrarlamadığın sürece, eee, bu farkındalık güzel bir durum.
Yani. Hı hı. Ya, ben onu biraz tanıyorum, o büyük ihtimal gülecek, yani, amma abarttın diyecek, yani, ne kadar daha şey yapabilirsin diyecek, hani, böyle benle biraz dalga geçecek büyük ihtimal. Şimdi o benimle dalga geçince de, "Acaba ben biraz bozulur muyum?" diye de bir düşüneyim ben en iyisi. Söylediğim kelimelere dikkat etmem lazım, diyormuşum. Ama yok yok gerçekten, onunla konuşurken aramızdaki güvenden, saygıdan dolayı, hiçbir şeyi filtrelemeden konuşabiliyorum ben, eee, ve bence, yani, ilişkide mesela biz ne kadar güven, saygı ve, eee, sahibi olsak da aynı dediğin gibi böyle bir kıskançlık olmadan olmuyor ya, azıcık da oluyor gibi, hani, değil mi? Tuzu biberi.
Hı hı. Hı hı. Tabii. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii ki. Kıskanmadığı zaman da kıskanmadığı zaman da bu sefer, "Acaba beni sevmiyor mu, hiç değer vermiyor mu, önemsemiyor mu?" gibi düşünceler ortaya çıkıyor. Yani
Değil mi? Ay çok doğru. Ay, sizde de var mı o ya? Erkeklerde de oluyor mu bu düşünce?
Zaman zaman olabiliyor. Yani, bizimki sizinki gibi illa ki böyle çok detaylı derin değildir, ama bizde de, yani, bir sahiplenme duygusu, bir, eee, kıskanmalı kıskanılma duygusu tabii ki olabiliyor ama, tabii ki, bizim sizinki gibi böyle çok, eee, sert, keskin değiller. Biz, "Böyle ufaktan, çok hafif hissedilecek bir şekilde olsun yeter." diyoruz.
Hı hı. Değil mi? He he. Hı hı. Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. He he.
Ama siz tabii ki onu yapmıyorsunuz, siz fazlasını yapıyorsunuz.